Eee, affetmek senin için ne anlama geliyor, biraz anlatır mısın?
Yani, affetmek benim için aslında, eee, o kişiyi unutmak anlamına geliyor. Yani, eee, aslında affetmek galiba bende yok. Ama, hani, ben kendime şöyle oluşturmuşum, yani, ben o kişiyi ya da o kişiyle yaşadığım o olayı unuttuysam ve artık aklıma gelmiyorsa ben bunu affetmek kategorisine kendi içimde koyuyorum.
Hımm, yani, aaa, o kişiyle olan ilişkiyi de kesiyor musun bu noktada?
Eğer benim affedeceğim, affetmem gereken, yani, büyük bir şey yaptıysa evet, keserim. Yani, bence de uzatmaya hiç gerek yok zaten.
Hımm, yani, o zaman affetmek aslında o kişinin yaptığı şeyi, emm, yani, hoşuma gitmedi. Eee, ya da bana zarar verdi ya da şu bu her neyse ama, eee, tamam, ııı, gene de, eee, seni sıfırlayabilirim ve baştan başlayabilirim demek değil senin için. Eee, tamamen hat yani, hayatından çıkartmak ve silmek. O zaman bu affetmek mi oluyor, tam olarak? Sanki bu aslında hani çünkü hani, be biraz şeyde, eee, emin olamadım, onun için soruyorum. Emm, yani, affetmek de aslında o kişiyi tamamen hayatından çıkarttığında tam tersi affetmediğim için, eee, artık, ııı, yola birlikte devam etmiyoruz demek gibi, eee, tınlıyor kulağa. Eee Hı hı.
Hı hı. Evet. Yani, affe Hıh. <chuckles> Yani, ımm, evet, haklısın ama ben aslında affetmek derken karşımdakinden bahsetmiyordum. Kendimi affediyorum ve kendimle yeniden bir yola başlıyorum. Yani, ben eğer beni gerçekten biri kırdıysa, kalbimi kıracak bir şey yaptıysa ya da bana zarar verecek bir şey yaptıysa bence 2'nci bir şansı hak etmiyor. Bence kimsenin hayatında böyle şa kişiler zaten 2'nci şansı hak etmemeli. Ama ben kendim için 2'nci şansı hak ediyorum. Eee, bu duruma girdiğim için üzgünüm. Kendimi affediyorum. Bu olayı da affediyorum ve hayatıma devam ediyorum. <chuckles>
A! Evet. Anladım. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hımm, anladım. Yani, tamamen kendine odaklı bir yerden söylüyorsun bunu. Birisini affetmek değil, kendinle olan ilişkine dair bir aftan bahsediyorsun. "Bu hatayı yaptığım, bu insanı hayatıma aldığım ya da, işte, bu bu kişiyle bu duruma geldiğim için, eee, kendimi affediyorum." diyorsun. Peki, eee, bana biraz daha, böyle, hani, daha spesifik örnekler vermen mümkün mü? Eee, bu, ımm, affettiğin ya da affetmediğin durumlar hangi olaylar, ne tip olaylar üstüne olabiliyor? Neler oldu ya da bugüne kadar neyi nede bunu hissettin?
Evet. Evet, kesinlikle. Hı hı. Evet. Yani Hı hı. Yani, şöyle bir örnek verebilirim. Ya, yani, aslında son zamanlarda gerçekten de canımı acıtan aslında en büyük olaylardan bir tanesiydi. Eee, ben buraya gelmeden, işte, yurt dışına taşınmadan önce, yani, bir 3 sene öncesinden bahsediyorum. Benim Türkiye'de gerçekten çok yakın bir arkadaş grubum vardı. Yani, bu bizim bebekliğimizden başlayan ve 18 yaşına kadar devam eden ve hiç dağılmayan bir arkadaş grubuydu. Eee, daha sonrasında, eee, ben yurt dışına tı taşındıktan sonra bütün hepsi benimle iletişime geçti, eee, ve gerçekten bu benim için çok yıkıcı, ımm, bir şey oldu. Ben gerçekten çok üzüldüm, kalbim çok kırıldı. Eee
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. 1 dakika. İletişime geçtikleri için mi seninle?
İletişimi kestiler benimle. Par Evet, kestiler. Hı hı.
Kesti. Beni, be aaa, ııı, i iletişime geçtiler, ya dedin ya da ben öyle duydum. Evet, onun için biraz şaşırdım <chuckles> bu mu seni üzdü diye. Tamam, kestiler. Ha, yani, seninle, eee, hani, sen yurt dışına taşındıktan sonra seni aramadılar, sormadılar, kendi hayatlarına devam ettiler. Belki de görüşmeye, kendi aralarındaki o görüşmelere devam ediyorlar ama seni aramıyorlar. Hepsi birden mi? Kaç kişiden bahsediyorsun?
Yok, yok. <chuckles> İletişimi kestiler, evet. Hı hı. Evet, ettiler. Yani, bir 6-7 kişiden bahsediyorum. Eee, ve hiçbiriyle kavgalı da ayrılmadım aslında. Gerçekten hepsiyle yakındım. Neden böyle olduğunu bilemiyorum. Yani, hâlâ da bilemiyorum düşününce. Bis belki sebepleri vardır ama o, onların sebepleri. Ben en azından bir açıklama beklerdim. Şimdi affetme konusuna gelirse burada, ben dediğim gibi biraz benim affetmeye bakış açım farklı olduğu için ben onların hepsini hayatımdan çıkardım.
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Yani, on sekiz yıl boyunca en yakın arkadaşın olan insanları, eee, böyle çok keskin bir kararla hayatından çıkarttın.
Eee, yani Evet. Evet. Ve daha sonrasında da o barda oturdum ve düşündüm. Yani, onlara 18 sene boyunca, eee, kendimden ödün verip onlara yardım ettiğim için, her sorunlarında yanlarında olduğum için, emm, yani, gerektiğinde karşılığını beklemeden elimden geleni her şeyi yaptığım için kendimi affettim.
Hıı, peki Evet. Ha. Evet. Hıı. Anladım, anladım. Peki, eee, o aşamaya gelmeden önce, yani, o ç keskin bir karar çünkü, bu kadar köklü bir arkadaşlık, eee, da a a aldığın bu karar, han hani, bir de 1 kişi de değil, bi bir grup arkadaş. Eee, o kararı varmadan önce attığın birtakım adımlar oldu mu? Süreci daha iyi anlamak ya da onların, eee, sana bu beklentini karşılamadıklarını hissettiren ya da neden karşılamadıklarını anlamaya yönelik birtakım adımlar attın mı hiç?
Evet. Hı hı. Eee, şöyle bir şey olmuştu aslında, yani, ben, işte, Türkiye'ye git eee, Türkiye'den gitmiştim, taşınmıştım ve 1 sene geçmişti. 1 sene sonrasında Türkiye'de bayram vardı ve ben, eee, ailemi ziyaret için bayramda Türkiye'ye gitmiştim ve hepimiz aynı memlekette olduğumuz için aslında herkes de, eee, oradaydı. Ve ben arabayla, eee, ailemle arabayla yoldan giderken onların bir grup şekilde oturduğunu gördüm ve gerçekten o an orada olmak istedim. Dedim ki, hani, eee, "Bir adım atabilirsin, aslında, hani, anlayabilirsin neler olduğunu? Belki de hâlâ kaldığınız yerden devam edeceksin."
Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. A ama bu şeyden sonra mı hayatından onları çıkarttıktan sonra mı oluyor bu? Hı. Ha, daha henüz böyle net bir karara varmadığın bir dönemdesin. Evet, hı hı.
Hayır, hayır. Tam çıkarmamıştım. Yani Evet. Karar vermemiştim, aynen. Eee, daha sonrasında, eee, mesaj attım aralarından 1 tanesine. Ne yapıyorsunuz? İşte, orda onlar da ya, o 1 tanesi de dedi ki "Oturuyoruz, gelmek ister misin?" Ben de "Olur" dedim. Gittim. Böyle yaklaşık 1 saat falan bir oturma oldu, eee, ve ben, hayatım boyunca hiçbir ortamda bu kadar yalnız hissetmemiştim. Yani, bu kadar yalnız hissettirilmemiştim. Aslında o gün hepsini hayatımdan çıkardım.
Hıı, evet. Hıı. Anladım, peki, sence bunun sebebi ne olabilir? Yani, eee, hani, eee, çünkü enteresan, eee, belki de acaba tanımı yeterince tanımadın mı bu insanları diye insanın aklından hani ya belki hani acaba, eee, doğru bir arkadaşlık mı değildi ki, eee, seni böyle gözden çıkartıldığını hissettin acaba?
Bir Evet. Hı hı. Eee, bence, çoğunluğu e bencil insanlardı, yani ve hırslı insanlardı. Belki de, eee, benim aralarından çıkıp bambaşka bir deneyime atılmam, yurt dışına taşınmam ve orada kendi mesleğimi icra edebilmem belki de, eee, onları rahatsız etti ve beni istemediler hı hayatlarında. Bu bir sadece teori, yani, bundan emin değilim ama bunun olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
Hımm. He. Evet. Anladım. Hıı. Hıı. Evet. Anladım. Peki, eee, peki, tamam. Eee, şimdi bu örnekte aslında sen, eee, işin, eee, biraz a a affetmeyle ilgili olan senin teorine, senin yaklaşımına, senin kendi üzerinde uygulama biçimine, eee, daha çok yoğunlaştık. Sen dedin ki "Böyle bir şey yaşandı ve ben onlara harcadığım o 18 seneyi ya da neyse o dostluğa dair verdiğim, gösterdiğim çabaya dair kendimi affettim." dedin. Eee, biraz da gerçekten affetmek kelimesinin toplumsal olarak hayatımızdaki biçimi üzerine konuşalım isterim. Hayatında hiç peki, eee, affetme dediğin şeyi kendi üzerinden değil de çevrendeki insanlar, çevrende yaşayanlar, ailen olabilir, eee, belki, hani, eee, seni, eee, bir nedenle, eee, kırmış ya da bir hata yapmış, herhangi bir nedenle hata yapmış kişiler üstünde. Hiç öyle bir deneyimin oldu mu? Yani, "Ya, evet ya, ya, bu da bana böyle yaptı ama, eee, işte, bu da, eee, hani, bence, eee, bir şansı daha hak ediyor." dediğin herhangi bir şey yaşadın mı?
I hı. Evet. Hı hı. I hı. Tabii ki de. Tabii ki de ailem. Yani, ben sonuçta ailemi kesip atamam ve ailemin, aslında eee, şundan eminim ki ailemdeki hiçbir fert benim ne kötülüğümü ister ya da benim arkamdan kuyu kazar ya da başka bir şey. Yani, onların beni koşulsuz sevdiğini ve değer verdiğini bildiğim için, aslında, ister istemeden kalbimi de kırsalar tabii ki de onları affettim. Yani, onları affettiğimi, yani ya da söyledikleri şeyleri affettiğimi, atıyorum, bir olay belki affettiğimi söyleyebilirim. Tabii ki de ufak tefek şeyler affedilebilir. Ama unutulabilir mi, bilmem.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Eee, peki, sen kendin hiç herhangi bir hatanda ya da, ımm, bir şeyi yanlış yaptığında istemeden affedildiğini hatırlıyor musun?
Hı hı. Ya, tabii ki de hatırlıyorum. Yine beni koşulsuz seven, eee, ve benim de sevdiğim bir insan tarafından affedildim ve gerçekten hem çok güzel bir duygu ama hem de çok ağır bence. Ağır bir yükü var.
Hımm. Hı hı. Anladım. Hımm, bunu yaşamak da bir ağırlık veriyor diyorsun. Nasıl bir ağırlık bu?
A, tabii ki. E, yani, o affedilmenin sorumluluğu omuzlarına biniyor. Yani, sen kötü bir şey yapıyorsun karşındakine ister istemez ya da ha başka bir şekilde de olabilir. E, sana diyor ki: "Seni affettim." diyor. Yani, bu, "affettim" demek aslında, yani, "Bir daha asla öyle bir şey yapmamalısın. Çok dikkatli olmalısın." Bak, diyor ki, yani, "Ben, kalbimi bir kere kırdın ve sana 2'nci bir şans veriyorum." Ya, bu hem sana verilen değerin ağırlığı da var omuzlarında yani, o sevgiyi, o değeri taşımak, taşıyabilmek ve zarar vermeden devam ettirebilmek zor bir yük bence.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet. Hımm, anladım. Eee, evet, yani, eee, affetmek, affedilmek, eee, dışarıda yani sosyal ilişkilerinde senin için, eee, belli ki, eee, belli kriterleri olan, yani, net kriterleri olan, köşeleri olan ve kolay kolay hayatına entegre etmek istemediğin, onun için de kendi kurallarını koyduğun, eee, biraz da konuya kendi tarafından bakmayı tercih ettiğin bir mesele. Anladım. Hı hı.
Evet. Evet, ama ben evet ama bence bu herkes için böyle olmalı. Yani, affetmek ve affedilmek bu kadar kolay olmamalı. Eğer çünkü bu ikisi bu kadar kolay olabiliyorsa onun öncesinde demek ki kırmak, kırılmak da çok kolay. Yani, onu affetmeyi kolay hâle getiriyorsan kı kırı kırmayı da biraz, kırılmayı da biraz kolay hâle getiriyorsun. Dolaylı ve ya da bağlantılı olarak bence.
Evet. Hımm. Evet. Hıı, anladım, evet. Anladım. Hı hı, evet. Eee, peki, çok keyifli, güzel bir sohbetti affetmeye dair. Hem kendin hem de içsel olarak, eee, meseleyi nasıl ele aldığını, ııı, çok içtenlikle anlattın. Eee, çok teşekkür ederim, seni dinlemek çok güzeldi.
Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi seninle sohbet etmek. Görüşürüz.
Hoşça kal.